أنا الفترة الأخيرة دِيّة يعني عندي مشكلة وبصراحة حاسس إن هي مأثرة عليَّ في حاجات كتير جدًا، سواء مثلًا شغل أو دراسة. يعني أنا لاحظت إن عن نفسي كده في الفترة الأخيرة لمّا بيبقى مثلًا عندي هدف مُهم أو حاجة مُهمة في الشغل مثلًا أو خلّينا مثلًا نتكلم عن الكُلّية. الفترة الأخيرة مثلًا كان عندي امتحانات ال الأسبوع ده، بالاحظ إن أنا بأجل مثلًا أو باقعد أسوِّف بشكل كبير جدًا الحاجة المُهمة اللي أنا هاعملها في الأسبوع ده زي مثلًا إن أنا المفروض أذاكر، عندي امتحانات فطبيعي إن أنا أقعد أذاكر أو هكذا أو أبدأ أحضّر حتى للموضوع. بالاقي نفسي بأجل الموضوع ده وباقعد أعمل حاجات كتير جدًا ما لهاش علاقة أصلًا بالهدف بتاعي بتاع الأسبوع، زي مثلًا إن أنا أنزل الgym أو اللي أنا مثلًا أنزل أخرج مع صحابي أو أقعد مع عيلتي، مع إن أنا أصلًا في الطبيعي ممكن ما باكونش باحب أنزل الgym أو أو أقعد مع عيلتي كتير والكلام ده، بس لمّا بيلاقي عندي أهداف مُهمة أو حاجة المفروض أخلصها مثلًا في أسبوع، بالاقي نفسي لأ، بأجل الحاجة المهمة دِيَّة وأقعد أحرق في حاجات تانية عبيطة مثلًا أو ما لهاش لازمة أو أنا مش متعود أعملها فكنت محتاج كده أفضفض معاك شوية.
آه أكيد طبعًا أنا معاك في أي وقت تقدر تفضفض معايا، وأنا متفهم قد إيه يعني حتة إن أنت آآ، على طول بتحس إن أنت بت بتعمل حتة التسويف دي اتجاه أي حاجة ليها علاقة بالكلية زي ما أنت قُلت كده ووضحت، دي حاجة أكيد بتضايقك وبتحس إن أنت يعني ده شعور مضايقك و ومأثر عليك يعني في مذاكرتك والكلية يعني. بس يعني قبل ما ما نبتدي كده يعني خليني بس أسألك كام سؤال، هو أنت أصلًا يعني ال ال الحاجات بتاعة الكلية اللي أنت اتكلمت عنها دي أصلًا بتبقى عبارة عن ايه؟ يعني هي بتبقى مثلًا assignment والّا project والّا بيبقى امتحانات بس مثلًا، والّا أنت أصلًا يعني بتعمل حتة التأجيل دي في كل أنواع ال ال أي حاجة ليها علاقة بالكلية يعني؟
إمم، والله العظيم أنا بالاحظ إن أنا باعمل ده كله في أي حاجة لها علاقة بالكلية، سواء مثلًا امتحانات مثلًا المفروض عندي امتحان مثلًا آخر الشهر أقعد أأجل دايمًا في المذاكرة لحد قبل الامتحان بيوم، واتزنق بقى وبيبقى مطلوب مني كمّ مذاكرة كبير جدًا، أو حتى مثلًا في البروجكتات، يعني لو أنا مثلًا باعمل project آآ و والdeadline أصلًا بيبقى معروف من أول الترم مثلًا إن هو هيتسلم بعد شهرين 3، ألاقي نفسي دايمًا بأجّل كل حاجة لحد آخر أسبوع، ده بقى بيأثر عليّا مثلًا إن أنا لمّا آجي مثلًا أعمل الproject ده باعمله بكروَتة أو زي assignment مثلًا أعمله أي حاجة، وطبعًا بيأثر على درجاتي أو مثلًا سواء بقى هانجح في المادة أو مش هانجح والكلام ده كله، فده بيخلّي الواحد مُحبَط بشكل كبير جدًا، والمشكلة إن الواحد مش مش لاقي سبب معين يعني حاسس إن أنا آآ تايه في أسباب كتير جدًا، منها باقعد أجيب مثلًا العيب دايمًا على الكلية وإن الدراسة بتاعتي صعبة لإن أنا في هندسة والكلام ده كله، فباقعد دايمًا آآ زي شماعات بقى أقعد أعلق شماعات كده مثلًا على إن الدراسة صعبة أو إن أنا فقدت الشغف.
فاهمك. فاهمك. آه بتحاول تجيب أي سبب يعني.
آه بالضبط، ويعني ومش لاقي حل بجد.
طيب ب أنا فاهمك جدًا ويعني أنا مُتفهِّم شعورك وأكيد حاجة زي دي م يعني شايف إن هي مضايقاك ومسببة لك عوائق كتير يعني ز زي زي ما أنت وضَّحت وقُلت إن أنت بتحس إن أنت بتكروِت الحاجات عشان أنت بتفضل مأجلها والكلام ده. بس طيب يعني خلّيني أعرف منك هو أنت أصلًا آآ حتة التأجيل دي، هل أنت بدأتها يعني مؤخرًا والّا أنت بادئها من أول لمّا أنت دخلت الكلّية؟ يعني هل مثلًا ال الشعور ده مثلًا بسبب نابع يعني من إن أنت في مجال أنت مش حابه أو أنت حتة أنت آآ مُجبر عليها، دخلت قِسم مثلًا جوّه كلّية هندسة زي ما أنت قُلت إن أنت فيها، آآ قِسم أنت مش حابه وكده فأنت بسبب ده أنت بقيت تأجل بقى أو اللي هو أنت خلاص بقيت تتكاسل تجاه المهمات دي والّا يعني الموضوع ده مثلًا م أنت بتعيشه من قبل الكلّية ومن زمان؟
إمم. لأ بصراحة أنا أول ما دخلت الكلّية كان الموضوع أنا أصلًا كنت حابب الدراسة والكلام ده كلّه، بس زي ما تقول بقى الواحد مَل بعد 4 سنين والّا 3 سنين في الكلّية، آمم، ال ال الواحد خلاص اللي هو ابتدي عايز يتخرّج بقى لأن أنا أصلًا باشتغل جنب الكلّية فكمان موضوع الشغل ده باحس إن هو ليه تأثير بشكل كبير جدًا على اللي هو بي ب على أهدافي في الكلّية. أنا مثلًا كنت عايز أتخرّج من الكلّية عشان ألاقي شُغل، فاللي هو أصلًا أنا شغّال دلوقتي فإيه لازمته ال ال الدراسة والكلام ده كلّه. باحس إن أنا تفكيري بيروح ب بيروح للحتة دي أكتر. آآ وكمان خصوصًا إن ال المجال بتاع ال الدراسة بتاعة الكلّية دِيّة غالبًا مش هاشتغل بيه برّه، لأن الحاجات دي كلّها بتبقى بشكل نظري بس، ومش هتاخد الحاجات بشكل عملي في الكلّية، فباحس إن الموضوع بالنسبة لي اللي أنا أركِّز على ال ال ال الحاجات العملية أكتر مثلًا وأعمل آآ شُغل برّه وآخد تدريب في شركات وأنزِل مش عارف كورسات فين، باحس إن هو أفيَد بالنسبة لي. آمم، وباتغاضي خالص عن فكرة إن أنا حتى المفروض أتخرج من الكلّية عشان أبدأ أستفيد من الحاجات دي كلّها آآ وده طبعًا بيأثر بقى على آمم على اجتهادي لأن أنا كنت الأول مثلًا في أول سنة في الكلّية كنت مجتهد بقى وباحضَر محاضرات وسكاشن وباذاكر أول بأول، آمم، وطبعًا باجي آخر السنة بقى بابقى مجهِّز لامتحاناتي والكلام ده. لكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف تمامًا بقى، بقيت مركِّز أكتر مع الشغل مثلًا والكورسات اللي أنا باخدها برّه وحاجة زي الدراسة دِيّة مثلًا باقعد أسوِّف بيها بشكل كبير جدًا يعني مع إني لو ذاكرت مثلًا ساعتين أو 3 في اليوم على مدار الterm ده هيبقى كافي بالنسبة لي، بس مش عارف ليه أنا بأجل كُل حاجة للآخر دايمًا.
أيوه فاهمك. فاهمك، هو يعني بُص أنا عايز أقول لك بس إن يعني آآ الشعور ده أو التجربة اللي أنت بتمر بيها دي يعني بيمر بيها معظم الطلاب وما تقلقش، يعني دي مش حاجة أنت أنت الوحيد بس اللي بتمر بيها، فأنا أنا فاهمك ومقدر مشاعرك تجاه المشكلة دي. بس يعني برضه خليني أقول لك آآ الحتة اللي أنت ذكرتها وقُلت إن أنت شايف إن إن طالما أنت كده، كده دلوقتي شغال جنب الكلية طب وإيه لازمتها، وإن أنت كده دلوقتي بتاخد الجزء النظري منها فأنت شايف إن الجزء النظري آآ، مش هيفيدك في الحياة العملية وشايف إن أنت لو خدت حاجات عملية هتبقى أفيد لك، بس يعني خليني أوضح لك حاجة بس بف في النقطة دي، إن إن يعني أنا يعني أنت ممكن يكون الشعور اللي أنت حاسه دلوقتي ده وصل لك بسبب إن أنت مش شايف دلوقتي نتيجة فعلية للكلام اللي أنت بتاخده في الكلية، وأنا متفهم ده وحاجة طبيعية جدًا من شعورك ده، بس في نفس الوقت برضه آآ ده شعور وهمي أنت هتحس إن هو يعني آآ هينتهي أول لمّا أنت تبتدي تشتغل وتفهم فعلًا إن ال الحاجات اللي كانت في الكلية هي مش ما لهاش لازمة، لأ هي ال الفكرة منها إن أنت بتفهم ال المبادئ اللي هي إيه آآ، ك كمسائل مثلًا يعني أنت لأ أنت أنت بتقول أنت بتاخد هندسة أنت بتبتدي أنت تاخد مثلًا مادة معينة سواء مثلًا كانت أو أي حاجة يعني ليها علاقة بالهندسة، آآ بتاخد منها الجزء اللي هو ليه علاقة بإن أنت بتفهم إزاي دي بتشتغل، أو مش دي ال ال الطريقة اللي أنت هتبتدي تشتغل بيها مثلًا لو أنت شغال في شركة و يعني أكيد مش هتقعد تشتغل بورقة وقلم وتحل معادلات ولا بال بالآلة ولا الكلام ده. بس يعني هي بتفيدك إن أنت تفهم ال المبدأ بيتحل إزاي، وإزاي ال ال العلما اللي اخترعوا ال ال العِلم بتاعها والمجال ده أصلًا آآ، عملوه إزاي وب ومبنى على أي أساس، بحيث إن أنت دماغك برضه تبقى متفتحة. آآ كمهندس بالذات هُم بيبقوا عايزين المهندسين يعني تبقى دماغهم متفتحة اللي هُم فاهمين الحاجات كلها على قد ما يقدروا، وإن هُم يعني يبقوا فاهمين في المجال بطريقة كويسة، بحيث إن أنت في أي وقت لو اتسألت آآ، تبقى فاهم كل حاجة ومُلِم بيها، فيعني يمكن ده ال ال علشان كده أنت مش لاقي لها نتيجة فعلية دلوقتي بس أنت بعدين هتلاقي لها نتيجة، بس برضه يعني ب بالنسبة لحتة ال التأجيل دي أنت يعني آآ، ممكن مثلًا اللي هو أنا مش عارف أنت جربت كده والّا لأ، فخليني أسألك، إن أنت مثلًا ممكن تقسِّم كده اللي هو يعني الحاجات اللي وراك، يعني أنت لو وراك مثلًا تسليمة عايز تسلمها آآ، ممكن تاخد منها س مثلًا منها جزء كده شوية تقعد تشتغله آآ، حتى لو كان 30% منها وتسيب الباقي، وتبتدي مثلًا اللي هو إيه تنزل عادي تعمل الأنشطة اللي أنت بتقول بتعملها سواء تنزل gym أو تنزل مع صحابك تقعد على القهوة أي حاجة من الحاجات دي. ولما تطلع لو في وقت تبتدي تخلّص فيها ولو ما فيش عادي تأجلها لبكرة بس المهم إن أنت ما تسيبهاش لآخر الوقت بتاع الdeadline أو الكلام ده، وتبتدي تشتغل عل أنت اشتغلها عادي من أول يوم أنت عارف إن في تسليمة بس قسِّمها على مراحل، مثلًا دخلت النهاردة في أول صفحة بُكرة في الصفحة التانية وهكذا، بحيث إن أنت يعني تبقى مُلِم بالموضوع كله، فيعني أنت جربت حاجة زي دي والّا بس الموضوع برضه كان صعب معاك؟
امم. آه باض امم، أيوه. امم فاهمك. أيوه أنا فاهمك. امم. أيوه فاهمك آه. امم. لأ بصراحة أنا ما جربتش حاجة زي ديّة كنت دايمًا باعتمد اللي أنا لو أنا هاقعد أخلَّص حاجة مثلًا فلازمًا تخ تخلص في يومها أو أقعد أخلَّص على قد ما أقدر فيها، لدرجة إن أنا باشتغل مثلًا على الproject أو الموضوع ده لغاية ما أزهق، ففعلًا فكرة إن أنا أقسِّم الحاجات دي على مدار الأسبوع مثلًا أو حتى شهر لو الموضوع كبير آآ، وآخد حاجات بسيطة كل يوم، أعتقد هتبقى مفيدة وكمان هتديني وقت اللي أنا آآ، أبدأ أعمل بقية الحاجات اللي أنا باعملها في يومي سواء شغل مثلًا أو أو gym بقى و أو كورسات هاخدها والكلام ده كله، فعلًا بصراحة يعني فكرة كويسة جدًا وحاسس آه.
بالضبط وهتحس إن أنت يعني عندك وقت كمان اللي هو أنت يعني يعني أنت لما تيجي تنزل مع صحابك أو الكلام ده، هتبقى مستمتع عادي وعارف أنت مخلص اللي وراك و ومواكب الكلية فمش هتبقى متضايق أومضغوط فاهمني؟
آه، آه فعلًا عندك حق. يعني بصراحة فكرة كويسة وإن شاء الله يعني هاجربها كده وهاقول لك أنا عملت إيه، وبجد يعني باشكرك على الكلام ده أنا حتى استريحت جدًا بالكلام معاك، يعني شكرًا ليك بجد.
العفو جدًا على إيه أنا موجود ليك في أي وقت طبعًا.